Claro. E você pode aproveitar agora que justamente é inverno, que aí vocês veem exatamente a realidade no momento mais crucial, sabe, do ano. E também, assim, leva os seus filhos, que aí eles também vão sentir e vocês vão ter esse feeling, porque uma coisa é seu marido, ele foi sozinho. Uma pessoa viajar sozinho é uma coisa. Por exemplo. Quando a gente viaja sozinho, a gente fica em qualquer lugar, roça e o que for. Mas quando a pessoa vai com os filhos, aí já tem que ser um lugar mais sofisticado, um lugar com maior conforto, e nesse caso também, vão sentir isso. Uhum, exato.
É. Uhum. É. É, e os homens não têm esse pensamento. Uhum, eh, e ba e, assim, eu pensando que ele é o pai, ele não tem esse pensamento que eu tenho, de tipo: "Ai" <chuckles> sabe. Eu sei que eu vou chegar lá e pensar: "Puxa vida, olha só, isso aqui, eu acho que não vai ser legal, ou isso vai ser bom, ou isso" porque é um feeling de mãe, mesmo. Então o que você tá falando faz sentido pra mim, porque, realmente, a percepção que ele tem, é ele enquanto o pai, de repente, ali, naquele momento, o provedor o que ele precisa pra prover. Mas, pra mim é no bem estar familiar. E eu nunca tinha pensado nessa ideia você acredita que eu nunca pensei nisso até falar com você? Olha que coisa boa essa nossa conversa, porque me trouxe realmente uns insights muito interessantes. Eu acho que antes até agora eu mudei até essa opinião, eu acho que até antes, da gente ir, a gente tem que aproveitar aí que a gente tem mais uns dias de férias escolares, e talvez tentar fazer, mesmo que seja num esforço mesmo, fazer essa viagem, mesmo que curta, pra gente conhecer o lugar, saber a diver a distância da casa pra escola porque o meu marido não homens, meu marido não buscou isso. <laughs>
<laughs> <laughs> <laughs> Exato. Exato. <laughs> Não, acredito. <laughs> Uhum. Claro. Exato. E busca também saber um pouco da escola e tudo, porque também sua filha, ela vai começar numa escola nova, agora, no high school, vai ser fresh. E isso também tem um impacto muito grande. É verificar e eles vão sentir, vocês também vão sentir. Vocês vão falar: "Uau. Vale a pena" ou então: "Não, acho que realmente, por mais que seja linda a proposta," e a gente não sabe também como é que são as coisas, as circunstâncias. Talvez vocês ficando do nada aparece uma oportunidade que vocês nem imaginavam e mil vezes melhor também. Vamos ver. <chuckles>
Uhum. Verdade. É. Boa, boa. Amei o nosso papo, adorei falar com você. Tudo que você me falou fez muito sentido, e me fez repensar por isso que é bom falar com quem tem um outro olhar, né. Olha, muito obrigada por a nossa conversa, amei nosso papo, viu.
<laughs> Que bom! <laughs> Tchau, tchau.